И остаются в пузыре своего родного языка. Да, ага. Есть такая проблема.
М-да, они остаются там и больше никуда не двигаются, и даже начинают деградировать, потому что у них пропадают интерес, они живут в в в стране с другими привычками, с другими обычаями и не могут никак, м, э, то есть привыкнуть к этому и не понимают, что н надо просто, м, влиться в это общество, да, изучить язык, вот как ты, да, это сделал. <grunts> И признать, если ты уже приехал в эту страну, признать себя гражданином этой страны, и чувствовать себя им. Я так это понимаю. А ты?
Да. Ну, э, дело в том, что, э, главное- это, м, коммуникация, да, в языке. Ты, м, как бы Какую цель человек ставит, да, перед собой в том же изучении языка. М, ес чем, м, чем дольше ты им занимаешься, тем лучше, э, этот язык будет. Но не надо питать иллюзий, что ты будешь говорить как носитель, что ты никогда э, ну, что ты будешь прям говорить, что никто не будет замечать, что ты, э, родился в другой стране. Ну, как бы, нужно трезво смотреть, с одной стороны, на, а, вещи, да: ты должен <hiccups> понимать
Ну да, да. Н-да, я понимаю, о чём ты. Вот когда ты говоришь с носителем языка, да, вот непосредственно человеком, который родился в этой стране и с детства разговаривает на этом языке, и когда ты говоришь тоже с таким же ин э, иностранцем, который тоже говорит с акцентом, тебе легче?
Н-да, н дело не дело не в этом. Дело в том, что ты можешь быть, а, ам, носителем языка, но ты можешь быть необразованным человеком, да. И с тобой не о чем поговорить, с тобой не о чем, а, ну как бы, с тобой не интересно, хотя ты говоришь, э, без акцента, казалось бы. Хотя акцент- это, в э, тот же английский язык, о там столько акцентов
М, ну, это так, да. Даже с акцентом. Но простым простым вещам же можно научиться, э, у носителя языка.
Ну конечно. Поэтому, в вопрос, а что ты делать-то будешь с этим языком, да. То есть, счи считать провалом то, что ты
А, ну, то есть, у тебя цель стоит ещё не просто выучить язык, а зайти с этим языком в профессию и, э, общаться с интересными людьми, да?